ああ、そうなんですね。うーん、ま、確か、ね、ベトナム語、まあ、ちょっとね、挨拶ぐらいは、こう、覚えたらね、なんか印象がいいかなってゆう感じはしますけど、ベトナム語って結構難しいですよね。
はい。 そうですね、なんかもうほんとに、なんなんなんかこう、何も知らない <chuckles> っていうぐらい、ベトナム語は、や、難しいですね、個人的には。
うん。 うん、ん、うんうん。 ね、なんか結構、発音はね、可愛らしい言語なんですけど、なかなかこう、覚えにくいとゆうか。うんうん。なんか、そゆとこはね、ありますよね。なんかこう、現地に着いたら行ってみたいところっていうのとか、なんか、ここに行こうって思ってるとこはあるんですか？
そうですね。 うん、はい。 ま、そうですね、結構その、友達とかが、パーティーとかが好きだったりするので、ま、その辺はたぶん、探してくれてるですけれども、やっぱ、ご飯だったりすると、まあ、ベトナムってコーヒーが有名なので、ま、コーヒーは絶対飲みたいなっていうところ。あとは、やっぱりベトナムって料理がすごくおいしいイメージがあって、な、むそうなんですそうなんです。バインミーだったりとか、あとは、あれですよね、あの、パクチーが入った、あ、ヌードル。
うん。 はい。 うんうんうん。 うんうん。 ああ、ううんうん。 はい。 うん、なんか美味しそうですよね。うんうん。 うんうんうん。 うん。 ああ、うんうん。なんか、フォーですかね、うんうん。
あ！フォーですフォーですフォーです。フォーとかもすごく美味しいかったんですよ、実際行った時も。
うんうん。 うん、ええ、現地のフォーってね、美味しそうですよね。
はい。すごい美味しかったんです。だけどなんか、その、もうちょっと何かこう、知恵があったりとか、知識があったら、たぶん、その、ローカルで一番美味しいお店とかにたどり着けたはずなんですけど、やっぱり、結局、表面的な、Google で調べたりみたいなところしか行ってなかったので、なんかちょっとその辺をね、はい、あの、ほんとに、あ、ベトナム行ってよかったなっていう思い出にしたいので。
うんうんうん。 うんうん、はい。 ああ、確かに。うんうん。 うんうん。 あ、なるほど。 そうなんですね。 うんうん。 ええ、いいですね。確かに、現地のね、方とちょっとコミュニケーションして、なんかお勧めしてもらったとこのね、お店に行ってみるとか、すごい楽しそうですよね。うんうん。
はい。 そうなんですよ。